بابسط
ما تقدرش آه ما تقدرش إن أنت حتى لو هُم حتى رد فعلهم ما عجبكش، عادي جدًا حط الجزمة في بوق
ال حتى لو معملوش اللي أنا متوقعه منهم أنا مش عايز منهم حاجة. ما باحسش إن أنا حتى هازعل.
آه أيوه أيوه. لإن دي فطرة لإن دي فطرة لإن دي فطرة. ويعني دي دي حاجة ما ينفعش إن أصلًا نعمل غير كده. إمم.
جميل. تعالَ بقى على الناحية التانية. تعالَ على الناحية التانية. كنت مثلًا إيه آآ أنا عاملتك النهاردة حلو وبكرا حلو، عملت معاك بونطة و2 و3 خلاص؟ جيت أنت ما ردتهمش معايا.
جميل. إمم. إمم.
لأ خلاص مش هتوجِع. زمان كنت أتوجِع.
يبقى أشوف المشكلة فين، أنت هو أنت ما رضيتهمش معايا ليه؟ هل أنت مثلًا م من جواك حاسس إن أنا ما عملتش اللي أنت عايزه، أو حاسس إن أنا يعني آآ مش عارف أوصّلها لك إزاي هل أنت مُقتنع بيا والَّا مش مقتنع بيا؟ يعني
مقتنع بس عندي مشكلة. بُص بتيجي هادّيها لك في مثال بسيط إيه هي، أنا شايف إن كل شخص لو قرر إنه يعمل أو عايز يعمل هو هيعمل. هيتصرف، هيتشقلب، هيثبت لك إن هو كان بيحاول يعمل حتى لو ما عرِفش. بس هيثبت لك إن أنا حاولت. زَي بالضبط إيه المثال اللي أنا أدّيه لك عشان تفهم قصدي.
آه. أكيد أكيد أكيد. إمم. إمم. إمم.
أنا كلمتك. خلاص؟
اهم.
معلش أصلي ما شوفتش التليفون ما فيش حد بيسيب تليفونه عشان ما يشوفش.
إمم.
فما تجيش تقول لي معلِش أصلي كنت مشغول. ما تجيش تقول لي معلش أصل التليفون كان silent.
طَب ما أشوف المشكلة فين يبقى يبقى لازم أشوف المشكلة فين المشكل أكيد المشكلة عندي أنا برضو يعني أنا برضو بُص هاقول لك على حاجة إحنا الرجال قوّامون على النساء. آه.
ما عارف المشكلة عندنا في إيه؟

يكون جميل، يبقى ما تقوليش إن هي فيها حُب، وحتّى لأ بُصّ، أنت مش قادر تفرّق أنت مش قادر تفرّق بين كلمة حُب اللي أنا أقصدها
ما نجحتش. ما هو ما أنا باقول لك الاتنين مع بعض. إمم. إمم.
والحُب العادية، الحُب العادية اللي هي أ مش آآ إن ما فيش مشاعر، ما هو أكيد في مشاعر.
إمم. إمم.
بس المشاعر بتاعة عِشرة مش بتاعة حُب، اللي هو أنا اتعوّدت على الراجل ده، الراجل ده طيب، أنا اتعوّدت على الست دي، الست دي طيّبة وجدعة.
إمم. إمم.
حُب آآ آآ آآ مشاعر يعني قصدي آآ تعوّد، حُب آآ
ما هي المشاعر دي ب بتبقى ليها وقتها، المشاعر دي بتبقى ليها مرحلة برضه في الحياة برضه يا حبيبي، ما أنت فاهمني، ما فيش حُب بيفضل طول الحياة، فاهم، زي ما أنت متخيّل كده ورود بقى وأحضان وبوس و وأنتِ حياتي وأنت عُمري وأنت والكلام بتاع كلّ يوم اللي لازم يتقال، الكلام ده بتبقى مرحلة عُمريّة ما بتدومش، أو طريقة أو طريقة
خالص، ما هو ده اللي أنا بقى باقوله لك، والله موجود.
م موجود فين؟ ما هو بُصّ مش يعني هل أنت عايش وِسط <tsk> هل أنت عايش وِسط الناس اللي أنت بتتكلّم عليهم دُول، شايف علاقتهم 24 ساعة مع بعض مثلًا؟ لأ طبعًا، ما هو بييجي بي
موجود وقليّل جدًا. آه. لا، لأ، ما باقولش 24 ساعة، بس باشوف.
إمم. ما بتشوف الظاهر، ما هو ده الظاهر فاهم، لكن في الباطن أنت ما تعرفش الباطن ومستحيل تقول لي لأ أنا متأكد، لأ، لإنّك أنت مش عايش معاهم، آه طبعًا، لإن في ناس كده، في ناس آه بتبقى علاقتهم لازم تبقى كويسة قدّام الناس، وأنا عارف إن هُم مش بيمثّلوا والكلام ده، لكن م لمّا بيبقوا مع بعض دي سُنّة الحياة ودي طبيعة أي بشر إن بيحصل بينهم تصادم وبيحصل منهم زهق فاهم، فلأ، ما تقنعنيش إن هُم دايمًا على طول الخط كده، ف بس أنا أنا شايف إن حاليًا من ضغوط الحياة، وال والحوارات اللي الدنيا بقت فيها ن بيب خلاص إن إن العلاقات بيحصل فيها فُتور، بيحصل فيها ضغوط.
وباشوف آه. لأ، طبعًا، ما حدش هيقدر، ما حدش هيقدر يعرف الباطن. اهم. طيب. اهم. بس خلّيني أدّيك مثلًا مثال حَي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام
إمم. عليه الصلاة والسلام.
وسِتّنا خديجة
إمم.
كانت قصة حُب عالمية.
أ بس دي مرحلة زمنية مختلفة.
ما لهاش علاقة.
لأ ليها. ليها لإن إحنا في زمن صعب جدًا دلوقتي، وبيأثّر على كلّ حاجة.
لا، لا، لا. طَب يعني خ هاسألك سؤال، هاسألك سؤال، هل معنى إن دي فترة زمنية مختلفة، فأنا أقول لا أصل الصلاة والصوم والعبادة كانت على أيام الرسول، أصل الزمن كان مختلف فأنا مش هاعمل كده دلوقتي، عشان دلوقتي في ضغوط؟ طَب ما هي، هي.
إمم. إمم. لأ طبعًا، بس لأ طبعًا، بس في اختلافات برضه.
هو اختيار، لأ بس هو اختيار، هو اختيار، أنا اللي باختار، كلّ شخص بيختار هو عايز يعمل إيه ويعيش حياته إزاي.
إمم، إمم.